はい、なんか、あのご自身のなんか人生を表すプレイリストとかってなんかあったり、しますか。どんな感じですか？
あの、私、あの、まあ、UK、あのブリティッシュロックであの大好きなアーティストがいるんですね。もう死んじゃって、亡くなっちゃっているんですけれど。
ああ、いいですね。はい。 あ。 はいはい。ちなみにどなた。あ、はいはいはい。ちなみにはいはい。
デデヴィッド・ボウイです。はい。で、あのなんか人生も長くちょっと生きちゃってるんですけれど、ほんとに悲しい時とか、ま、嬉しい時とか、偶然そのデヴィッド・ボウイの曲がその流れてきちゃったりとかってすることがいっぱいあったんですよね。はい。
はい。 はい。 あ、なるほどなるほど。ちなみになんかあの、いつからあのお好きになられたとかってあったりするんですか？
ああ、年がもうばれちゃうんですけれど、1980年代からですかね。だからほんとに10代の頃からずっと大好きですね、はい。
ああ、はいはい。 はい。 あ、10代の頃から、あ、それはなんかあの、まあ、例えばこう親の影響なのか、まあ、なんか、たまたま見つけたのかってどんな始まりした？
はい。 <laughs> あの、お若い方はちょっと分からないかもしれないんですけれど、1980年代っていうのは MTV が始まった年代なんですね。ミュージッあ、ミュージックテレビなんちゃら、プロモーションビデオだけのチャンネルができた。まあ、そんな年代で、で、まあ、日本もその時景気が良かったので、あの MTV が日本にどっと入ってきたわけです。深夜放送とかで。
はい。 あ、はいはい。 はいはい。 ああ、なるほど、はいはい。
はい。で、その時にあの今のイケメンブームじゃないですけれども、ちょうどその UK ロックが流行ってて、そのビジュアルお化粧して、すごく綺麗なイケメンたちがこうドワーっと入ってきて、はい。最初はもう私も、あの女の子の友達同士、あ、誰々ってかっこいいよね、とかっていうところから入ったんですけれど。
はい。 あ、はいはい。 はい。 はいはい。
はい、その若いアーティストたちが、模倣していると、自分たちが非常にレジェンドで尊敬しているって言ってたのが、デビッドボーイでも、彼はその当時も40歳ぐらいだったんですね。
あ、はい。でも、結構お若い頃は結構なんですかね、お化粧とかもやられてましたよね？はいはい。
そうですそうです。よくご存知で。そうなんですよ。なんで80年代にお化粧してきた、ま、ニューウェーブとか、ま、そこら辺の若い、その当時の若い子たちは、あの、1970年代にお化粧して現れたデビッドボウイを模倣してというか、目標にして出てきた。そんな感じなんですね。
はい。 あ。憧れの存在みたいな感じですかね。
そうなんです。そうなんです。ん、はい。
あ、なるほどなるほど。ちなみに、なんか、周りのご友人とかも結構、ま、あの、お好きだったりするんですか？
周りは、あの、みんなミーハーで止まってました。<laughs> 周りは、はい、ビジュアルかっこいいねで止まってたんですけど。はい。私はそこからすごく深みにはまってっていうか、あの、遡って彼の曲を聴くようになって、やっぱり生涯一番大好きな、あの、守護天使のようなアーティストになりました。
あ、なるほど、はいはい。 はい。 あ、結構いあ、はいはい。 ああ、いいですね。ちなみに、なんか、さい一番最初に、なんか、聞かれた曲とかあるんですか？デヴィッド・ボウイの。
あの、当時はレッツ・ダンスがせんきゅうひゃくはちじゅうねんだいですね。そのレッツ・ダンスは、あの、ま、デヴィッド・ボウイがレーベルを移籍して。東芝 EMI かな。で、はい、あの、じゃあ、メジャーヒットを絶対出すぜみたいな約束で移籍したらしいんですね。
はいはい。 はい。 あ、そうなんですね。はいはい。
はい。で、それまでの彼の曲調と異なって、割とポップな音楽、で、それがま、一応はアメリカでもビルボードの、なんか、トップ10には入ったわけです。やっぱ本当に初めて聴いたのはそこら辺かもしれないですね。ただ深掘りしていくと、そのポップなものではなく、もっと彼の若い頃の、あの、ま、原点と言われるような曲がすごく大好きになりました。
あ、はいはい。 はいはい。 あ、はいはい。 あ、なるほど。なんか、あの、好きなアルバムとかもあるんですか？
もう、それもちょっと、う、なん、全部が好きで、多分今でもほとんど二十何枚全部歌えるぐらいなので、あの、や、ちょっと、何とも言えないんですけれども。やっぱ、ま、デビューしてから2枚目の世界を売った男がアルバムとしてはやっぱり一番ま、あの、その頃は大好きだったかもしれないですね。非常に、あの、彼の苦悩っていうのがのってたアルバムだと思います。
あ、はいはい。 はい。 はいはい。 あ、はいはい。 あ、なるほど。じゃ、それは結構描かれてた感じのアルバムだったんですね。あ、なるほど。なんか、あの、ま、ライブ映像とか、ま、なんかパフォーマンスとかで、なんか、印象に残っていることとかシーンとかあるんですか？
そうですそうです。はい。 ええ。 あの、生のライブは、2回行きましたね。そのはい。その80年代も好きが高じて、初めてその外タレの大きなコンサート、横浜スタジアムに行ったのかな。はい。来て。でもその時は遠くから見て、ああかっこいいっていう感じで、あの、その頃私からしたら、まあ、お姉さん方ですよね。あ、にじゅうだいとか30代のお姉さん方に、なんか、あ、ああ、10代のこんなお嬢ちゃん1人で来ちゃって大丈夫みたいな感じで可愛がってもらえて。
あ、行かれましたか？はいはい。 はい。 あ、日本に、はいはい。 はいはい。 はい。 ああ、なるほど。あ、ひとりで行かれたんですか？
はい。1人で行ったんですよ。もう、う北関東のド田舎からおじいちゃんになんかうまいこと言ってお小遣いせしめて、横浜まで行っちゃったんですよ。<laughs>
あ。なるほど、はいはい。 あ、はいはい。 ああ、なるほどな。じゃ、お友達があまり、何て言うんですかね、ご自身と同じくらいの熱量じゃないですけど、そういう方があんまりいなかったってことですかね？
そうです、す。みんなミーハーでそのイケメンの他の若いアーティストで止まっちゃってて、そんな、そその時40だった、まあ、おっちゃんを聴こうっていう人は周りにはいなかったんですよね。
あ、はいはい。 ああ、なるほど。じゃあ、ご自身でじゃあもうもう1人で行っちゃえって感じで行かれたんですね？
はい。 はい。そうです。
ああ、なるほど。ちなみに、なんか、そのライブとかっていうのは、昔ってどういう感じで、ま、チケットじゃないですけど、そういうのを取られてたんですか？
あ、そうですね。あの、多分チケットぴあがあって、電話で何か予約したような記憶があります。
あ、はいはい。 あ、電話をかけてって感じですか？
そうですね。
あ、なるほどなるほど。それでも結構に人気な多分あれだと思うんですけど、結構ちゃんと取れたんですね？チケットは。
はい。 えっとですね、どん何だったろう。多分に2回か3回か2回か行ったんですけど、あの、その時はチケットぴあで買ったきちゃんと買った記憶があります。で、にかいめはもうずいぶん自分も大人になって30を超えてから、ボウイはもうごじゅうを過ぎてから2回目行ったんですけれど、結局その公演が彼にとっては最後の日本公演になってその後はなくなってしまうんですがはい。そで、その2回目の時は、あの、なんか掲示板で譲ってもらった。もう取れなかったので、あの、急に、あの、ペアで買ったんだけど、相方が行けなくなったっていう方に譲ってもらったですね。だから最初は電話で、うん、2回目は譲ってもらったっていう感じですね。
はい。 あ。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど、はいはい。 あ、はいはい。 あ、じゃあ、2回とも行けたっていうのは、かなりおっきいですね。
そうですね。ほんとに、あの。で、最初に行った時はそういうわけで、まあ、お姉さんとか、まあ、ちょっと、おばさんとかに囲まれて、行ったんですけれども。最初のライブで印象的だったのが、あの、まあ、こう、なんていうか、折りたたみ椅子ですよね、当時は。あの、折りアリーナ席なんで、その、スタジアムに、その、折りたたみ椅子が並んでたわけですけど。そこに正座してるおばさんがいたんですよ。
はい。 あ、はいはい。 あ。 あ。はいはい。 なるほど。はい。 正座。あ、はいはい。
<laughs> だからもう、疲れちゃって。この、キャーとか言って、飛び跳ねる体力がもう、おばおばさんだからなくて、もう正座してるおばさんがいたんですよ。
ああ。 なるほど。はいはい。 ああ、ているんですね。そんな方。
はい。でも2回目、私は2回目、す30いくつで座れなかったけど。あ、次だったら私、最初の、あのおばちゃんみたいに、座るだろうなっていう。それぐらい、ちょっと、腰に来ちゃいましたね。<chuckles>
はい、はい。 あ、はいはい。 ま、は。 なるほど。結構、なんか、ジャンプするとかって感じなんですか？
あの、どうなんでしょうね。あの、もう、みんな、何年かに1回しか、ハレー彗星みたいに会えないわけじゃないですか。だからもう、音楽に乗って建前とかっていうよりは、もう、ずうっと叫びまくって、わあっていう感じなんですよね。はい。
まあ、そうですね。はいはい。 あ。はいはい。なるほどなるほど。ちなみにその、ま、1回目も2回目もなんですけど。だいたい、1回の、ま、公演で何曲ぐらい歌われるんですか？
はい。 あ、20曲ぐらいじゃないかと思いますね。
あ、20曲。じゃ、結構な、何て言うんすかね、あの、ま、疲労も溜まりますね、お客さんも。
はい。 そうですね。<chuckles> 続いちょっと、今なら私確実に正座組ですね。はい。<laughs>
あ、なるほどなるほど。ま、そうですよね。正座してる、なかなかかなり疲労が来てたってことですもんね。
はい。でもちなみに、その、私が行った2回目の日本公演は、非常に音質が良く、その、ボウイ自身のパフォーマンスも非常に、あの、あの、いい状態だったらしくて、あの、最後の非常にせいあの、成功した、良い状態での、あの、ライブ盤ということで、あの、プレミアがついてるんじゃないかなと思います。ちゃんとした、あの、海賊版じゃなく発売されて
あ。 はい。 あ、そうなんですね。 あ、1回目が横浜で、にかいめはどこだったんですか？あ、東京、はい。
にかいめは東京ですね。えっと、武道館でしたね、確か。はい。
あ、武道館で、あ、やっぱ全然違いましたか？
はい。 あ、そうですね。まあ、まあ、屋内だったので、音質的にもすごくよこった、よかったのと、やっぱり、ま、ボウイも50を過ぎると、ま、どんなアーティストでもですけれど、やっぱりそうですそうです。声の衰えとか、の飛び跳ねられないとか、ま、いろんな衰えが来るわけですね。もう、私も、もう、その年代なんですけれど、今ですね、でも、あの、その時は、もう、必死に、その、ボイストレーニングとか、いろんな肉体的トレーニングを積んで、非常に自分のコンディションをベストなぞ、状態まで持ってったらしいんですよ。なので、もう、本当に、その、若い、初めてボウイを聞く若い人たちも、もう、その時代にはもう、インターネットがあったんですけれど、やっぱりほんとに神のライブを見たとか、あんなのは初めてとかっていうすごい感動した若い方も書き込みがあって、ほんとに素晴らしい出来だったです。はい。
あ。はいはい。 ま、声がそうですね。あ、はいはい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、はいはい。 はい。 はい。 ああ、いいですね。なんか、ちなみになんか、あの、ま、ボウイの曲の中とかで、なんか自分の人生を表してるとかじゃないですけど、なんかそう感じる、なんか印象に残っている1曲とかあったりするんですか？
はい。 あの、ま、すごいいい曲はいっぱいあって、1つには決められないんですけれども、やっぱり一番自分がこう、へこんでる時とかに、あの聴くって聴きたくなるのは、あのアブソリュート・ビギナーズっていう、全くの新人だよねっていう曲で、はい。これはあの、1990年代かな、その東芝あの、EMI に移籍した後、メジャーレーベルで作って、あの映画の主題歌として提供した曲なんですね。
あ、はいはい。 はい。 あ、なるほど。はいはい。 はいはい。 あ、はい。 あ、なるほど、はいはい。
あ、はい。で、映画はあのイギリスの映画で、あの、まあ、若い男女の恋愛を描くっていうようなあの映画なんですけれど、そこでその映画の、まあ、テーマに合わせて、あの僕たちは本当に何にも持ってなくて、いつも全く初心者だけど、でも二人っきりでいれば何でもできるよねっていう、すごく美しいメロディーの曲なんです。
はい。 なるほど、はいはい。 ああ、いいですね、はい。 ああ、なるほど。美しいですね。それは。
はい。 なんで、あ、もう、なんかへこんだ時でも、ああ、でも、もう、しょうがないよね、ま、ここまで来たらまた心機一転やるしかないんだよねって、そのその曲を聞くとそんな気持ちになります。
はい。 ああ、なるほど。はいはい。 ああ、なるほど。ま、ま、そういう、ま、曲調もそうですけど、ま、ボウイのなんかそういうファッションとか、ビジュアルってこっていうところも結構やっぱり引かれた部分でもあるんですか？
はい。 そうですね、あの、確かに普通の方からしたらすごく、あの、ハンサム、イケメンだとは思います。ただ、あの、そうですね、もっとイケメン 失礼ですけれど、容姿としては、まあ、あの、普通の人からしたらすごく綺麗な人なんですけれども、やっぱり男性としてのアイドルとかっていうより、本当になんか私にとっては、ちょっとその、イギリス人から気持ちわら悪がられるんですけれど、ちょっとやっぱり一種の宗教みたいな。あの、ま、天使の絵を、こう、ちょっと拝んでるみたいな、そんな感じですかね。だから、なんか、セクシャルな魅力っていうよりは、ちょっと神々しいものを感じますね。
あ、はいはい。 はいはい。 はい。 はいはい。 はい。 なるほど。 ああ、なるほど、なるほじゃあ、結構彼の、なんか、何て言うんですかね、表現とか、なんか、スタイルとかから、なんか、影響を受けたりす結構あるんですね、じゃあ。
あ、ね。 そうですね。うん、ま、やっぱ考え方というか、あの、あの、彼は決してそのストレートフォワードっていうか、あの、平坦な人生ではなく、あの、お兄さんが精神科に入院しているっていう、事実にずっと苦しめられてきたんですよね。なので、あの、自分もいつかそうなるんじゃないかっていう、そういう不安がああいう風に、その、スタイルを変容させたんじゃないかっていう風に言われています。なのはい。なので、彼を非常に、あの、好きになる人っていうのは、何かしかの自分のそういった悩みとか苦悩を、ま、彼に見て、ちょっと、あの、観音様みたいな感じで拝んじゃってるのかもしれません。
考え方とか。 ああ、はいはい。 なるほはい。 ああ、じゃ、の変化をはい。 ああ、じゃ、変化を恐れない姿勢じゃないですけど、それが圧倒的でってことですかね？
はい、だ、もう変化せざるを得ないっていうかね、はい。
はいはい。なるほどなるほど。ま、それを、ま、知った上で、ま、曲を聴いたりっていうのは、やっぱり刺さるものもかなりありますよね、そういう人たちからすると、余計。
うん。 ああ、ほんとにほんとにそうなんですよね。はい。
あ、なるほど、例えば、あの、ま、今いないですけど、なんか、もしボウイに、なんか、直接会えたとかしたら、なんか、どんな質問をしてみたかったとか、ありますか？なんか、もし目の前にいて、みたいな。
え。<laughs> あの、そうですね。あの、私は子供の頃から英会話を習っていて、で、はい、途中で辞めても良かったんですけれど、でもボウイに会った時に何も喋れないと困るよなって言って、ずっと続けちゃったんですね。
あ、そうなんですね。はいはい。 あ。 あ、そのボウイの <chuckles> ことも想像してってことですかね？はいはい。
ええ、そうです。で、とうとう私留学までしちゃったんですよ。 はい。で、留学して現地の企業で働く初日になって、その企業のモニターを見ていたら、英語でデヴィッド・ボウイ氏死亡っていうニュースが流れてきたんです。
ああ、そうなんですね。はいはい。 ああ、なるほど、はいはい。
はい、なんで、あ、もう、私せっかくね、英語を覚えてここまで来たのに、喋る機会なくなっちゃったなって、そのモニターを見たのを覚えてます。
はいはい。 じゃ、そうですね、かなりショックですよね、そうなると。
はい、でも本当にライフテーマっていう感じで、ずっと好きでいれて良かったなって思います。
はいはい。 あ、なるほど。じゃあ、そういう、ま、アーティストに出会えたっていうのも一つ大きかったですね。
はい。はい、そうなんです。
あ、なるほど。あ、本日は色々と、あの、お話しできて楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそ色々聞いてくださってありがとうございました。失礼いたします。
します。